Y cuéntame, ¿cómo improvisas tú cuando te faltan ingredientes?
Hola, pues sí, hay que hay que hacer malabares a veces, pero siempre es lo principal y lo más importante es, eh, sí conoces tus recetas base y sabes más o menos cuáles son los sabores, entonces puedes buscar dentro de tu alacena con qué otros sabores puede combinar, y y de ahí puedes crear incluso platillos nuevos, ¿sabes? A mí me gusta mucho crear platillos, a veces con lo que hay en el refri, ¿no? Porque, pues, no siempre tienes todos los ingredientes para crear una receta tal cual, eh, e e está escrita, o tal cual la ves tal vez en una aplicación o en un video. Entonces, eh, lo que me gusta mucho a veces es, a ver qué tengo en el refri, qué tengo en la alacena. Vamos a crear un poquito.
Ujú. Sí, claro. Sí, sí, sí. So por supuesto, y más cuando de repente uno tiene la idea de que tiene ciertos ingredientes y resulta que alguien ya se comió algo del refri que tenías presupuestado para eso, ¿no?
Sí. Así es, y tú, "Ay, estaba guardando el jamón para hacer unos sándwiches". Bueno, hagamos unos sándwiches de huevito. <chuckles> Sí, suele pasar así.
Sí. Ah, sí, sí, justo.
Por ejemplo, este dime.
Y ajá. No, no, eh, te leo lo que te quería preguntar, que que s que sí me podrías compartir un ejemplo como de algo así divertido que te haya pasado, que tuviste que como, pues, hacerla de improvisación de un momento a otro.
Sí, pues fíjate que depende mucho también de lo que estés preparando, porque sí te falta un ingrediente clave, que es indispensable para la receta, entonces en ese momento sí creo que sí o sí es importante lanzarte a comprar lo que necesites. Pero sí de plano es un ingrediente que es sustituible o que no es uno de los principales o o o de, e eh, los más importantes en la receta, entonces, sí puedes prescindir o puedes, eh, buscar la manera de cambiarlo. Es decir, si vas a preparar un pollo, eh, no sé, tal vez un pollo al horno.
Por supuesto. Ujú.
Y y y quizá es un pollo a la naranja. Si no tienes las naranjas, definitivamente tienes que ir a comprar naranjas, porque ya no va a ser un pollo a la naranja.
Sí, por supuesto. No, va a ser pollo rostizado.
Así es, y por otro lado. Sí no tienes las naranjas, pues también puedes decir, bueno, en esta ocasión voy a hacer pollo al curry porque tengo, am, polvo o salsa curry en en en la alacena, y ahí es donde también tú puedes empezar a discernir sí realmente quieres seguir la receta al al pie de la letra, o si te gusta como probar o o experimentar algo nuevo. Y ahí es cuando sa sale o surge el chef que llevas dentro, ¿sabes? Cuando empiezas a a experimentar.
Sí, claro.
Y en mi caso, sí me gusta mucho siempre alternar cosas que tengo con las que no tengo y y que a veces, pues, sí no tengo lo necesario para para preparar algo en especial, sí, entonces me voy guiando un poquito por el instinto y por el antojo, que eso también es importante. Eh, de lo que se te antoje en ese día, pues ya con eso puedes hacer otra guarnición y que a lo mejor no no está en la receta, pero puedes hacer un acompañamiento, "Ay", dices, "Se me antoja ponerle unas papitas, o se me antoja ponerle unas una unos jitomatitos, o unas zanahorias", ¿no? Entonces, ya también depende mucho de lo que en ese momento tengas ganas. Y también en base a ello, pues, puedes ir modificando tu receta. Aún si te faltan ingredientes, siempre puedes hacer que brille.
Sí, te entiendo completamente. Es esta parte, pues, tal cual, ¿no? De de ver como también hacia dónde se dirige ese antojo, y decir, bueno, esta comida, pues, sí, sí se puede acompañar rico con con este o este ingrediente. Y cuéntame, por lo general, ¿disfrutas mucho de improvisar a la hora de cocinar o es más bien ya cuando cuando ya, este, es una emergencia? O sea, cuéntame, ¿cómo cuál sería tu proceso creativo al momento de de querer improvisar alguna comida?
Tu platillo. Ujú. Fíjate que yo estudié gastronomía, así que sí, <chuckles> sí disfruto mucho de improvisar y de sustituir ingredientes, pero también de crear a partir de cosas que ya sé, porque
Ah, okey. Sí, por supuesto.
con todas las bases de la cocina, puedes seguir recetas o modificarlas conforme a tus gustos, que es lo que te mencionaba hace un momento.
Ujú.
Entonces, am, por ejemplo, con la cocina actual hay muchas tendencias y hay muchos cambios, y también hay muchas innovaciones. Y en este caso, me voy a inclinar un poquito por esta parte de la cocina, un poco más saludable.
Vaya, okey. Suena interesante.
Cuando yo ajá, <chuckles> sí, y aparte rico, no solo es es este interesante, es rico. <chuckles>
<chuckles> Sí, claro, digo, que sé sé que cuando cuando se cocina bien, el que sea comida saludable no quiere decir que solo vas a comer verduras hervidas o o una ensalada verde. Sí, yo sé, pero pero igual es interesante, ¿no?, porque creo que muchos, am, buscan más como esta parte de de carnes, de botanas, de así. Entonces, la verdad, sí suena bastante interesante esto que me quieres platicar.
Y una cosa <laughs> Sí. Jum. O asocian como la comida saludable como con comida insípida, ¿no? De repente es así como que: "Ay, pues, unas verduras, ¿no?". Ajá, como plana y sin sabor, "Ay, avena, ¿cómo voy a comer pura avena?, arroz integral, ay, fuchi, ¿no?", y y no es que bueno, yo, eh, desde que
Sí, también, como plana. Sí, claro.
tuve a mi bebé, pues obviamente, yo me incliné mucho por la alimentación saludable y la alimentación sin azúcares y sin sales, porque evidentemente, pues, un bebé no puede consumir ese tipo de de cosas, ¿sabes?
Ujú. Sí, claro.
Entonces, pues bueno, te platico. En el caso de mi bebé, pues cuando ella comenzó a consumir alimentos sólidos, lo que yo hacía era preparaciones, como las preparaciones normales, pero ya sin tantos aditivos, o sin tantas, eh, cosas que que en este caso puedan hacerles daño. Por ejemplo, si tú quieres hacer unos nuggets, o le quieres dar unos nuggets de pollo a tus hijos, pues, no tienes que comprar precisamente los de la tienda. En este caso, puedes optar por una opción más saludable, y tú mismo cocer tu pollo, este, comprar como tu pollo, eh, cocido más, perdón, este, tu pollo, este, molido.
Ujú. Ah, okey, claro sí.
Y ya le agregas algunos ingredientes, algunas cosas, y no necesitas freírlos en un montón de aceite, con un poquito de pan molido, incluso verdura cocida molida. Integras todo, haces unos nuggets supersaludables que les puedes agregar amaranto o quinoa, o les puedes agregar un poquito de avena. Y, la verdad es que saben muy bien, lo lo aquí el secreto es saber sazonar la comida.
¡Ah, okey! Por supuesto, sí.
Y y comes saludable, comes bien, no estás comiendo todos los aditivos ni ni tantas cosas que ni sabes qué le ponen a los nuggets, porque al final del día, los nuggets son, eh, comida ultraprocesada.
Sí, claro, y aparte, pues viene con todos estos conservadores y todas estas estos productos extra que hacen que o sepa o tenga un sabor un poco más característico o los conserven por más tiempo em, pues, comestibles, ¿no?
Sí, es que tienen muchísimas sustancias que, la verdad, no son sanas y, pues, en este caso, yo por eso, eh, opté un poquito por esa parte de la comida más saludable, porque, eh, de repente, las opciones del supermercado no son opciones tan sanas.
Sí, por supuesto. Y mira, me me me quedó como muy muy en la mente un comentario que hiciste. Entonces, tú, a veces, en lugar de usar como el pan para empanizar, este, realizas, este, estos estos empanizados con verduras, ¿en serio? ¿Cómo es ese proceso? A ver, cuéntame, suena como algo que, eh, mucha gente no podría improvisar porque no no se no se no se nos ocurriría realmente.
Sí, mira, en este caso, lo que puedes hacer es deshidratar tus verduras, así como en una freidora de aire o en un horno convencional, a temperatura bien bajita, y después moles todo. Y lo puedes mezclar incluso con, este, quinoa cocida, y también la pones a deshidratar. Entonces, en este proceso, pues ya tienes como un una costrita, o sea, un un polvo. Y, entonces, ya cuando tienes tus nuggets formados, ya tu pollo molido, bien sazonado, y le agregas, este, ahí también, eh, le puedes agregar verduras cocidas aplastadas. Entonces, se integra todo en una pasta, le das la forma que tú quieras y, aparte, la parte divertida, ¿sabes qué es? Que puedes comprar cortadores puedes comprar cortadores de figuritas para que a los niños se les hagan más apetecibles y les llamen la atención. Entonces.
Ah, okey. Mm. Sí, claro. Ujú. ¿Cuál? Cuéntame. Ajá. Sí, claro, como de estos de dinosaurios o o animalitos, ¿no?
Ajá, sí, ¿sabes? Sí, o de estrellitas, de corazones, y así. Y, pues, ya que tienes tu nugget formado, lo pasas por huevito.
Claro, sí.
Y lo empanizas en cualquiera de esas texturas crujientes. Puedes usar amaranto, puedes usar, este, quinoa cocida, y ya que está cocida, la pones a que se seque un poquito y la metes en tu freidora de aire. A que quede crocante. Y entonces, ya lo puedes usar como empanizador.
Ah, mira.
Entonces, puedes usar muchas cosas, y dentro de eso, es es lo que también hablábamos al principio, como improvisar, y si te falta algún ingrediente, pues si, no lo empanizas con el pan molido, busca una opción saludable y y no le resta sabor ni le resta calidad a tu producto.
Sí, claro. No, de hecho, creo que con esa opción es como, el doble saludable, ¿no? Digo, creo que, pues, el el combinar esto que son las verduras, que a lo mejor a veces a los niños no les llama la atención, en un empanizado con con la carne, que es lo que más les gusta, pues, parece hasta como una comida trampa, ¿no?
Sí, fíjate que estaba yo incluso viendo un video de una señora que decía: "Ay, mi hija no come frijoles, porque, no le gustan, pero, vieran cómo se come tan bonito sus hot cakes de chocolate." <chuckles>
Ah, sí, creo que yo también había escuchado algo similar. Sí, claro.
Sí. <laughs> Y, por ejemplo, otra otra de las recetas que me gusta mucho compartir, bueno, es que tengo muchas de este estilo, porque, voy sustituyendo ingredientes y es como en la parte de de, si te faltan ingredientes, buscas otras opciones, pero, yo los he sustituido, no por falta de opciones, o porque me falten ingredientes, sino los sustituyo por opciones más saludables, o más adecuadas al al cuerpo, ¿no? En vez de echarle, pues, todo lo lo del súper, este, que ya estaba procesado, congelado, frito en en grasas y grasas y grasas, este, recicladas. Y, por ejemplo, otra opción bien saludable que es sustituido, eh, en la cual he sustituido ingredientes, más bien es, los brownies.
Sí, tal cual. Ujú. <smacks lips> Ah, okey, sí, claro.
Que a mi pequeña, pues, le gustan, ¿a quién no nos gustan los brownies? Obviamente, son muy ricos.
Sí, no, sí, por supuesto, son deliciosos.
Ujú, y en este caso, te voy a compartir mi secreto para ellos, coso camote.
¿Camote? Okey.
Camote, el anaranjado.
Ujú.
Y coso unas manzanas también para agregarle sabor, o puedes prescindir de las manzanas. Para agregar el azúcar o el el sabor dulce, mueles en tu licuadora huevos con dátiles, los dátiles son el azúcar, y entonces, ya que se coció tu camote, mueles también el camote, lo incorporas a la mezcla anterior y de ahí puedes agregar harina de avena, harina de almendras o alguna otra harina saludable, la de tu preferencia, puede ser incluso harina de coco.
Ajá. <inhales> Ah, claro. Ujú. Okey, va va va va suena bastante interesante.
Suena bastante bien y la verdad es que no saben mal, son bastante saludables y, bueno, a esa preparación yo le agrego mantequilla de maní porque le aporta un saborcito rico.
Ajá.
Y de igual manera agrego cacao en polvo, entonces, no estoy agregando todo el chocolate en polvo, el del super que está súper, este, azucarado, pero ya le das ese sabor a chocolate, y las chispas de chocolate semiamargo, que tampoco es tanta azúcar, es un poco menos, pero bueno, en este caso, eh, quedan bastante bien, entonces combinas todo, mezclas, eh, enharinas tu molde, horneas, y queda bastante bien la mezcla, la verdad es que ya cuando se enfrían, no están tan esponjosos como los brownies de de de harina de trigo, así es, sin embargo, tienen un buen sabor y tiene un aporte, eh eh, saludable a tu dieta, así que son formas de sustituir, no precisamente, eh, por falta de ingredientes, también puedes hacerlo por
Sí, con la Cocoa. Ujú. Los convencionales.
por otros, eh eh, empezar otros hábitos alimenticios.
Sí, claro, por gusto o por o por querer buscarle la parte saludable, pero al mismo tiempo rica a todo este tipo de comidas, porque, pues, a lo que yo entiendo, pues, no, todo no es malo, más bien es la cantidad en la que la consumimos, y la verdad es que ahorita con estos consejitos que has dado y y estos trucos, la verdad es que se me antoja a mí también preparar algo así, y yo creo que que me voy a dar el tiempo para hacerlo, la verdad, te agradezco muchísimo por esta charla, ha sido muy divertida, muy enriquecedora, y he aprendido bastante en esta charla contigo, te lo agradezco muchísimo.
Así es. Gracias a ti, que tengas buen día.
Gracias, hasta pronto.
Bye.